Ừm, thật ra nếu mà nói về những cái mà, ờ, dạy về lề lòng hiếu thảo, dạy về ơn này kia đó, thì mình có vận dụng những cái câu chuyện từ ngụ ngôn cho tới truyền thuyết cho tới dân gian để mình dạy kèm theo. Còn dạy về đạo lý, ờ, đạo đức với lại lễ nghĩa đó, là mình chỉ cần làm gương thôi, mình hông cần lấy, ơ, chuyện của ai hết trơn á. Mình làm hàng ngày, mình hành xử sao là nó bắt chước y chang vậy đó.
Ừm. À, hay quá. Ừm. Đúng rồi. À. Ừm. Ồ, hợp lý đấy. Thế còn, à, ví dụ như trong bữa ăn ấy thì, ờ, bạn sẽ sử dụng cách gì để cho con có thể áp dụng những cái nghi lễ đó vào trong cái bữa ăn cho nó hợp lý, giống như là ch giữ gìn truyền thống của, ờ, gia đình bạn vậy?
Ừm hưm. Ừm. Mà ví dụ như cái lễ nghĩa của bữa ăn á là ngồi xuống, người nhỏ phải mời người lớn, và người nhỏ phải chờ người lớn, ừm, tức là ăn trước thì người nhỏ mới được ăn, chứ cứ nhào vô là t hông biết lớn nhỏ gì hết, cứ nhào vô cứ cắm cúi mình chỉ biết mình là cái đó hổng được, vô phép, đó. Và cũng phải chờ ba mẹ là ngồi xuống rồi cùng ăn, rồi phải kê mời ba mời mẹ ăn đàng hoàng, đó là cái lễ phép trong bữa ăn đó.
Ừm. À, đúng đấy chứ. Ừm, hợp lý đấy, ừm. À, súng rồi. Ừm. Thế thì bạn có hay áp dụng cái cách là cũng yêu cầu con là cũng phụ giúp cha mẹ này, như là, à, làm việc vặt trong nhà, rồi nìa phụ giúp nấu ăn hoặc trang trí hoặc là sắp những, cái, ờ, trang trí những cái sắp cái ngày lễ đấy, để giúp cho con hiểu được cái giá trị của cái, à, gọi là, ờ, lao động, để giúp cho con nó có được cái tinh thần và giữ gìn cái truyền thống tốt hơn không?
Ừm hứm. Yeah. Ừm hứm.